Ya.
İş buldu İstanbul'da, artık biz çok kanka olduk. <chuckles>
Bu süreçte hiç tartışmadınız, değil mi? Yani, bir kavga, "Saçın orada, bulaşığı yıkamadın." bir tartışma falan hiç olmadı. Şahane.
Yok, yok. Yok, kesinlikle olmadı. Ha, sonraki yıllarda oldu tartışmalarımız, mesela bir 3- 4 se Eee, 2 sene hiç konuşmadık. <chuckles>
O, iii Hı hı. Hah. Ben aslında o kaosa gelmek istiyordum. Yani, çünkü d eee, çünkü, yani, güler yüzlüyken dostluklar canlı tutuluyor. Peki, zor zamanlarınızı nasıl atlattınız? Tam ona gelmeye çalışıyordum. İyi yakaladın.
Hı hı. Evet. Anladım. Şöyle, 1 sene hiç konuşmadık. Çok, emm Sebebi neydi? Bir yanlış anlaşılma diyelim. Bana göre o, çok hassas davranıp, böyle, söylediğim şeyden alındı. Bir iş kuracaktı. <smacks lips> Ben de orada, işte, fikirler verdim, işte, böyle Bana göre yine söylüyorum, kompleks yaptığını düşünüyorum. Bildiğim bir konuydu. "Ya ben de biliyorum, işte, niye böyle tepeden bakıyorsun." da, "Her şeyi biliyorsun." da, gibi gereksiz bir hassasiyet gösterdi. "Bana güvenmiyor musun? Yapamayacağımı mı düşünüyorsun?" Filan. "Ay, ne alakası var?" derken, bir gücendi. Birkaç şey daha Nasıl? Kurdu, kurdu, yaptı.
Sebebi neydi? Hı hı. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Kurdu mu peki işi? Hı hı. Peki becerdi mi yoksa, eee, söylediğin riskler oldu mu?
Birkaç şey daha Güzel gitti. Ya, oldu da bu aslında tek bir şey değil. Birkaç şey daha oldu. Hani, hepsinin birikmesi belki. Ben de, onun, bu, çok aşırı hassas olmasına dayanamıyordum. Bir, böyle, birbirimizi boğduk, karşılıklı sohbetlerde. Çok sık da arıyoruz ya, yanlış anlaşılma, bir kalp kırgınlıkları falan. Sonra b buna Imm, 1 sene hiç konuşmadık, sonra da kaldığımız yerden devam, her iki taraf da Ben aradım bu arada, eee, bir şekilde ikimiz de engellemiştik birbirimizi, engelleri kaldırdık daha doğrusu ben yazdım ilk. Tam, böyle, flört gibi oldu, değil mi, anlattığım şey? Çok yakın olunca. <chuckles>
Hı hı. Evet, evet. Sınır aşımı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Çok tatlı. Aynen öyle oldu. Çok tatlı.
Öyle. Sonradan dedik, "Ya, ne kadar değişmişiz bu 1 yıl içinde. İşte, ben çok abartmışım, sen de abarttın." Yani, bir yandan değişebilen insanlar olduğumuz için, eee, bence o çok önemli. Eski arkadaşız ama değişebiliyoruz ve değişebilen, eee, kimliğimiz bizim ilişkimizi de sürekli değiş kılıyor.
Evet. Aslına bakarsan değişik, iii, benzer t sebeplerle, benzer yöne değişmeniz, aslında ilişkiyi de, eee, sürdürülebilir kılıyor olabilir. Peki, sen burada "İlk adımı attım." dedin ya, hani, iii, engel engeli kaldırıp, işte, flörtleşmeye başladınız, diyelim yeniden. Sence bunun senin dostluğuna nasıl bir etkisi oldu? Yani canlı tutan tek şey bu ilk adımı atmak mıydı? Yoksa arada birbirinizin niyetinden emin olmak da var mıydı ya da farklı bir sebepler de olabilir?
Güzel bir şey bu. Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hıı. Ya, biz birbirimizin niyetinden, her zaman, hani, eee, çok, benim için özel olduğu için mesela başım sıkışsa arayabileceğim biri, ne bileyim, derdimi aç sırlarımı çok iyi tutan biri, hani, iii, çok mu mutlak güvendiğim biri olduğu için, bizim kopmayacağımızdan emindim ben zaten. O da aynı şeyi benimle ilgili düşünüyor ve ben bu açıkçası Kaç yıl? 99'dan beri kaç yıl olmuş ya?
Hı hı. Evet. Çok güzel.